Oh, ah cavolo, proprio storie di famiglia tranquil situazione rilassan <chuckles>
Ah-ah. Sì, però vorrei essere Pan <chuckles> del di un Sogno Di Una Notte Di Mezza Estate, quindi vorrei essere un po' più, capito?
Okay, o o sì, sì, sì, beh decisamente.
Sì, e mi batterò per essere lì. E chissà se a mezza estate potrò sognare un po' per
<chuckles> Comunque prima quando hai no Ce lo ridiremo fra un paio di mesetti, ma no eh, comunque comunque prima quando hai nominato le opere teatrali ma trasposte in versione cinematografica mi hai fatto venire in mente, ehm, Romeo& Juliet, ma quello con Leonardo Di Caprio, cioè, ehm, che non so, eh t a allora l'hai, ehm, lo conosci ecco, mi chiedevo se se l'avessi visto perché ecco io da millennial ovviamente sono nata e cresciuta con
Mh. Chissà, chissà, chissà. Ah. Mamma. Bello. Sì. Sì, ma ci abbiamo sognato tutti da da da giovani, da ragazzini. Eh, cavoli.
Eh, esatto, esatto, esatto. E qua mamma mia che estetica pazzesca che aveva quel film comunque, mamma mia. <chuckles> Cioè
<chuckles> Ma lui era anche tanto carino eh. Anche lei erano eran belli tutti e 2.
Mamma mia erano erano stupendi, erano tutti stupendi, anche gli altri personaggi erano tutti vestiti benissimo, poi tra l'altro cioè veramente, ehm, b avevano t trasposto tutta la narrazione non in Italia ma sulle spiagge del della California credo. Di d d okay, bellissimo, stupendo. Tutti vestiti Armani, con quelle camicie variopinte. Fantastico, eh va beh, di che stiamo parlando, sì.
Sì. Sì, sì. No, va beh, era bellissima, sì. Senti, ti chiedo una cosa, c'è una roba che ti hanno insegnato a teatro che può essere utile nella vita di tutti i giorni, così copio un po' da lontano? <chuckles>
Eh. Ma, mhmm, guarda in realtà sì, nel senso allora ci sono gli esercizi di improvvisazione che io li detesto perché mi fanno sentire terribilmente a disagio, però, ehm, paradossalmente ti insegnano veramente a barcamenarti in situazioni casuali ,ehm, non perché tu magari in quel momento fai delle cose che sono poi irreplicabili, ma perché ti insegna proprio l'impostazione mentale che devi avere in quel momento. Ehm, per esempio per me la cosa più utile in assoluto io sono una persona che si fa molto gli affari suoi quando va in giro, quindi per esempio io non mi guardo mai intorno, cammino sempre a testa bassa, ehm, diffici sì esatto, difficilmente insomma sto lì a scrutare la gente, a guardare gli altri, a sto molto nel mio, ehm, invece il teatro ti insegna ad ascoltare e e ad e ad osservare quello che ti succede intorno per essere sempre pronta a reagire nella maniera giusta, ehm, a quindi a rispondere. Ecco, sì. Okay, questo ah.
Okay. Mhmm, okay. Okay, stai nel tuo mondo. Ah okay, okay. No, perché io io osservo molto, però ad esempio pensavo, no, a questa mia amica che recita, ho detto: "Io non ce la farei," perché ho ho il timore di parlare davanti alle persone.
Okay. Mh-mh.